Aham, aham. Ah, porque aqui no Estados Unidos é uma atrocidade.
Aham, por Eles acham devem achar super estranho, né.
Nossa senhora, não dá nem pra comentar cara é, mas eu adoro.
Aham. É, é eu também, eu também adoro. Mas eu sei, assim, em vários outros países eles acham muito estranho comer coração, assim, muito estranho. <laughs>
É. Agora teve alguma comida que você não gostava, e aí de repente ou de alguma forma você provou e descobriu que você amava, não?
Olha, teve uma comida que é engraçado, assim, também eu estava na casa desse meu ex-namorado, no almoço tinha uma mulher que trabalhava lá na casa dele que era sensacional, e aí, eh, ela colocou na mesa, assim, aquela comida super cheirosa e era abóbora
Isso acontece muito, né. Aham. Aham.
eh, e jiló frito.
Jiló? Hã.
É, jiló frito. E eu olhei pra aquilo e eu fui direto no arroz e no franguinho, sabe. <chuckles> E aí o meu ex exatamente, aí meu ex virou pra mim e falou assim: "Você não gosta?", eu falei: "Acho que não". Eu falei "acho", né, porque eu realmente eu achava. <chuckles> E aí ele assim: "Mas prova", aí eu fui e provei e foi, assim, bum, sabe.
<laughs> Tipo, dispenso o resto. <laughs> Uhum. Mas era o a abóbora com jiló misturados? Não, ah, 2 pratos, ah ok.
Não, não, a abóbora na panela dela é, e o jiló frito ali na na outra panelinha, assim, na outra
Nossa, jiló frito, não consigo nem pensar.
Nossa! É, assim, eu fico, assim, com a com a água na boca agora no momento, porque eu me eu me apaixonei por aquela combinação, sabe, eu me apaixonei. E aí eu até falei com a minha mãe quando eu voltei pra casa, falei: "Mãe, mas por que que a gente nunca tem abóbora aqui em casa", né, aí minha mãe "Ah, é que eu não gosto". E aí eu achava que eu não gostava, porque nunca tinha lá em casa, então na minha cabeça eu não gostava daquilo.
É uma loucura. Nossa! Hum, mas você não teve exposição, né, no Isso acontece muito.
Aham, é, é, é. É. E você já aconteceu alguma coisa assim contigo?
Já. Eu tinha um péssimo hábito de já adulta, de dizer que eu não gostava de azeite, porque eu eu tenho até hoje eu não gosto de azeitona. Então azeite era uma coisa, assim "Ah, não. Não quero azeite, não gosto e tal" e aí quando eu me casei pela 2º vez, ele também era um bom cozinheiro e ele falou eu ta eu estava estava grávida e tal, ele falou assim: "Ah, eu vou fazer um um macarrão com brócolis pra você, ao alho e óleo"
Ah. Aham, aham. Hum. Aham.
e aí ele falou: "Vou comprar um bom azeite e tal", que já viu que na minha casa não tinha, né. E aí ele aí eu falei: "Ai, eu não gosto de azeite". "E por que você não gosta?". Eu falei: "Porque tem gosto de azeitona". Ele falou: "Deixa de ser nada disso". <laughs>
Aham, aham. Ah! <laughs>
"Eu vou comprar um azeite, vou fazer aqui a comida e você vai provar". E aí eu falei: "Bom, então tá, vamos vamos deixa eu dar uma chance, né". Menina, eu descobri que eu amo azeite.
Hã. Aham, aham.

É, e a somos iguais então.
Isso, então assim o que, né, como eu puder deixar a minha vida mais prática ali na cozinha eu vou deixar, e eu acho que funciona super bem, e dá certo, e fica gostoso, e pronto. Eu acho engraçado porque a minha mãe veio recentemente me visitar aqui em Portugal, e a gente tem essa cultura muito do Brasil que é cada coisa na sua panelinha não é? Então a gente tem 1 panelinha do arroz, 1 panelinha do feijão, 1 panelinha da couve, 1 panelinha do angu, 1 panelinha do frango. Meu Deus sabe, não dá. <giggles>
Uhum. Aham. Sim. É, nossa. <chuckles> A cozinha depois fica, que fica, né?
Aham, é, um caos eu falo não não, a vida precisa ser mais prática não dá para ficar fazendo uma coisa em cada panela não. <chuckles>
É. É, é, concordo, também sou desse desse time totalmente, totalmente. E eu tenho um prazer eu acho eu acho que fica tudo que vai ao forno, é mais gostoso, se você gratinar ou não enfim. Não é? Ai, adoro.
Sim, sim, sim. Aham. Sim, ah, é verdade, é verdade, aham, com certeza. <chuckles> E da infância, você tem alguma assim comida que traz essa lembrança na infância?
Né? Ai, adoro. Tenho sim, na minha casa tinha uma tradição, a gente levava uma vida bem simples e mas o meu pai minha mãe cozinhava no dia dia, mas o meu pai era um bom cozinheiro, e todo domingo era ele que fazia o almoço, e todo domingo ele fazia um frango de panela
Uhum. Aham. Aham. Hã.
com arroz, algum tipo de batata, porque ele era filho de alemão sempre batata era mais importante que arroz, né. Então ele tinha umas receitas, coisas diferentes e tal e salada. Então aquilo era marcante, era, assim, era obrigatório, e o frango que ele fazia era tão gostoso, e eu depois de adulta eu achava assim: "Nossa!", eu tentei fazer 1 vez ou 2 não deu certo, até que muitos anos depois um dia finalmente eu consegui reproduzir. E me senti assim tipo: "Nossa consegui". É.
Aham. Aham. Aham. Sim. Olha. Sim. <giggles> Hum. Aham. Conseguiu. Ah. Sim, sim. E vai eu e e algum tempero especial tipo ia tinha um molho de cerveja qual que era?
Não, ele não tinha nada assim ma mais sofisticado era aquele tempero mesmo de casa não é, cebola, alho, não me lembro aquelas aquelas coisas que usava quando a gente era pequeno, esses temperos mais, eu não sei o que que ele usava. Mas o truque todo é que ele primeiro fritava a os pedaços do frango, e aí de bota colocava em um papel toalha e aí volta ele para panela, aquela panela ainda suja, tira gordura, excesso de gordura, volta para panela, e bota uma aguinha para fazer um caldo, que alguma coisa para engrossar mais aquele caldo que eu não sei o que era, e aquilo cozinhando, então ela ficava um frango ao mesmo tempo crocante mas molinho, sabe? Nossa.
Aham. Entendi. Aham, aham, aham. Hum. Ah. Aham. Sim. Aham. Sim. Aham. Hum, sim, sim, aquela textura ideal, né?